あ、私は出来ればま、これはもう、ま、今は夢の段階なんですけど。出来ればこう、編み物のえっと、何ですかね、編み物をウェブで売ってきたいっていうのがあるんで、オンラインストアを開きたい。
ええええ。 ああ。
ていうのがあるので。ま、そこでそう、特に編みぐるみの、なんだろう、ショップを開きたいとは思ってます。が、まだちょっとはい、準備中ですね。はい。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
あ、それははい。 準備中。それなんか、あのメルカリとかのサイトとかじゃなくて、こう、じ自分のこう、なんか ホームページを作って販売したいみたいな、感じですか？
あ、そうですね。えっとホームページか、もしくはメルカリみたいなその、ハンドメイドの、あのサイトがあるじゃないですか。うあ、ハンドメイド専門でっていうのがあるので、そこでまずお店を開いてみて。で、ま、運良く何か、ね、うまくいったら、例えばオリジナルのウェブサイト作ったりとかっていうのもいいな、なんて夢を見てはいるんですけど。まあまあ、<laughs> え、どこまで行けるかあれですね。
ええええ。 ああ、ありますよね。 うんうん。 ええええ。 うーん。 ええええええ。 じゃあ、このオンラインサイトをなんかこうなんかこう、開いていってどんどん、なんかこう、こういうビジネスとしてやっていきたい感じですね、じゃあ。うん。
はい。 そうですね。やっていけたらいいです。なんか作るの大好きなので、それがこう
ええ。
止まらないので。ただ作るものが家に溜まってしまうのも良くないので。なんか、売れる場所があったらなっていう感じです。<laughs>
うんうんうん。 うーん。 じゃあ、結構その、割とその、仕事としてやっていきたいっていう、感じですよね、だからさうんうん。
そうですね、はい。仕事としても楽しみながらやっていけたらいいかなと思っています。
ええ。 ええ。なんかこう、て展示会みたいなのを出したりとか、なされないすかね。
あ、展示会とかは考えてなかったですね、そういえば。
ああ。
確かにいいかもですね。あの、ね、実際にお会いして売るってなると、多分その分、なんだろう、話が出来たり、買い手の方と。出来るので、それもいいですね。
ううん。 うんうんうん。 ええええ。 え、じゃあこう、とへ両方
はい。<laughs>
ま、展示会と、ま、オンラインストアの、ま、二刀流で、やっていかれるという。ええええ。
やってったら。はい、二刀流でやってけたら。
じゃあ、ま、オンラインストアでもう結構、ま、バンバン、これからう売られていく感じですかね。じゃあ、ま、し近い将来。
楽しそうですね、はい。

あ、はい。もちろんです。最近、実はあのはいまったことがあって、あの、編み物なんですよ。はい。しかもあの編み物色んな種類あると思うんですけど、あの具体的に言うとあのかぎ編みっていう、あ、分野の編み物でして、えっと
ええ。 ああ、編み物。 ええええ。 かぎ編み。 ああ。
棒はあの、編み物、棒を使うと思うんですけど、1本しか使わなくて、先っぽがあのちょっと鉤、なんで引っ掛かりがついてる、そのツールを使うんですね、道具を使う。はい、それのかぎ編みっていうのにはまり始めました。
ええええ。 ああ、それで、かぎかぎあああ。それちょっと え。それはあれですか、いつ頃から始めたんですかね？
えっとですね、最近のあの6月今年に入ってからなんで、6月頃から始めましたね。はい。
ええええ。 あ、ろくがつ。 結構最近ですね。
はい、結構最近です。
ええええ。それはなんかあれですか、誰かからえい影響を受けた感じですか？
そうなん あ、えっともともと小さい頃やってはいたんですけど、あの母に教えてもらって。で、それから全然やらず、で、引っ越しをして友達がちょっといなくなって、あの近くに住んでる。で、何か趣味をはもっとやりたいなっていうので、いろいろ試した結果、あの、かぎ編みをにたどり着いたっていう感じです。はい。それでこううん。
ああ、やってらっしゃった。ああ。 ええええ。 あ、へえ。 うーん。 ああ。 あ、結構あれですかね。ええ。もともとやってらっしゃったというので。ええ。
そうなんですよ。はい、やってたので、なんかその記憶がこう、やなんだろう、やってく中で蘇ってきて、あ、これお母さんに教えてもらったやつだとか思いながら、こう編んでいくと、あの、で、何か編み始めて、例えば、編みぐるみとかが完成すると、すごい達成感が、あのすはい。
ああ。 ええええ。 ああ、達成感が 得られるという。う、ええ。
得られて、で、もうなんかそれで次何編もう、何編もうって言って、こうどんどんどんどん次の編むやつを探すっていう感じで、今に至りますね。
ええええ。